A minha esposa está com 9 meses, meu neném pode nascer a qualquer momento, e eu fico pensando, se isso pode ser bom, essa rotina de ficar acordado até mais tarde para ajudar ali, eh, então já estou mais acostumado a ficar acordado, ou vai ser ruim, porque eu vou ter essa rotina muito doida, de tá sempre não dormindo bem, não ficando esgotado, porque trabalho até muito tarde, porque aí como eu começo a trabalhar tarde eu fico: "Não, não posso parar, eu não posso parar", e quando nessa de: "Não posso parar", eu tô depois até às 2:00 de novo na frente do computador.
Tá. Olha, eu acho assim, eu não sou eu não tenho filho, mas eu sei que por conhecidos e tudo isso, pai e mã pai e mãe não dormem, são <laughs> são 4, 5 meses que pai e mãe não dormem. Então, assim, eh, eu nem sei o o que te indicar, bom, onde eu posso te ajudar com relação a isso, dando dica. Eu acho assim, eh, tentar priorizar, a a a a sua noite de sono, né, o máximo que você conseguir dormir de madrugada, porque é algo querendo ou não, é o horário mas, assim, né o bebê ele vai acordar de 3 em 3 horas para mamar, né. Então eh, e se não for menos, depende da criança.
Uhum. Uhum. <laughs> Hum. Uhum. Sim. É, depende, né, a enfermeira a gente tá fazendo um curso de de preparação para o parto e a enfermeira fala que cada cada criança é uma criança, né.
Pois é, então, assim, eh, você pode ver como é. Pode ser que você te seja importante você também aguentar um pouquinho mais, porque as noites de em claro vão acontecer, né. <laughs>
Uhum. Sim, ela ela já eh, ela já ela já elas já estão aqui da minha cabeça, mas eu estava pensando até onde isso pode ser bom ou ruim para mim.
É.

Claro, claro, normal. Normal. Bom, mas eu acho é isso, que o primeiro de tudo é tentar organizar sua rotina, acordar cedo, botar despertador, enquanto o bebê não nasce, depois que o bebê nascer
Uhum.
aí você já vê também tem que ver como que vai ser a rotina do bebê, né, porque até no princípio no começo é bem é bem complicado. Eh
É, na verdade o o que eu estava ven o que eu fiquei sabendo, que a enfermeira falou, é que essa questão do do 1º mês, é o mês mais tranquilo, que o neném geralmente, eh, mama, caga e dorme. <laughs> É. O 1º, o 1º mês só, depois é que começa a a começar a ficar mais espertinho, né, vai ficando mais sapeca e aí vai tendo as suas manhas. Alguns, né, não são todos, mas alguns vão ali tendo suas manhas. E aí, eh, isso isso também é preocupante, né, acaba sendo preocupante, porque eu preciso estar bem para isso, né.
<chuckles> É, ba basicamente é i